En fait heu, je viens te parler d'un problème, heu heu, que j'ai, heu, vraiment, heu, qui qui m'arrive beaucoup en voyage, heu, en fait heu heu, surtout de pendant mes vacances, en fait. Heu, ce ce problème-là, c'est c'est vraiment une fatigue que je ressens, heu heu, pas comme, heu, des voyages, heu, on va dire, heu, courts, heu, que quand c'est des voyages un peu plus longs, des vacances un peu plus longues et et je trouve que j'ai aussi une surcharge, heu, par rapport à à, mmh, à ce qui se passe en fait, pendant les vacances. Heu, parfois en fait, je suis heu, bah, je suis très, très vite, heu, fatigué en fait. Heu, et heu et heu, débordé en fait, par par ce que je peux faire et et ce qui est prévu aussi. Heu, donc heu, c'est quelque chose en fait, que que je ressens beaucoup. Bah, dernièrement, je suis parti en vacances pendant plus d'1 mois et c'est ce qui s'est passé, heu heu, concrètement, c'est ce qui s'est qu c'est ce qui s'est passé. Heu, j'ai eu, heu, un temps d'adaptation, heu, eh bah, au au nouvel environnement où j'étais, heu, avec voilà, heu, des températures un peu plus, heu, un peu plus hautes et puis heu, voilà, cette fatigue voilà, qui qui s'est installée, heu, pendant plus d'1 semaine quoi et j'ai j'ai eu du mal vraiment à à me mettre dans le bain pour retrouver vraiment un rythme pour profiter des vacances.
D'accord. Mmh mh. Mmh. Mmh, oui, je comprends, bah, c'est vrai qu'en plus, ça doit être très frustrant de on va dire, de ressentir encore, heu, bah, la fatigue liée probablement à ton travail et à la vie en général, heu, quand tu es en quand tu débutes tes vacances donc, heu heu vraiment, je compatis, heu, après, heu, dans ce que tu m'expliques là là, pour reprendre l'exemple de ces dernières vacances, est-ce que tu avais observé précédemment, heu, à au début de ces vacances, heu, un une augmentation de ton rythme de travail ou de tes activités qui auraient pu contribuer à ta fatigue, heu, pendant, heu, ces vacances-là, précisément?
Ouais, c'est vrai que, bah, j'étais, heu, en plus, ça faisait vraiment un bon bout de temps que j'étais pas parti, heu, que j'avais pas pris, heu, bah, du temps pour moi, heu, que j'avais pas pris de congés, heu, justement et et le fait, voilà, de, bah, de prendre vraiment des de grosses vacances, hein, parce que c c'était vraiment de grosses vacances en été, hem, bah, c'était quelque chose, voilà, qui, bah, qui était, heu, essentiel, déjà pour moi dans un 1er temps et puis, ouais, j'ai j'ai ressenti, en fait, heu heu, bah, dès le départ, en fait, cette fatigue, heu, cette envie de, bah, de me reposer, en fait, heu, dès que je suis arrivé, voilà, sur, heu, sur mon lieu de vacances, encore plus que, voilà, comme, heu, comme je le je te l'ai dit, heu, bah, les températures, c'est pas forcément les mêmes, heu, qu'en France, heu heu, c c'est vraiment, heu, une température assez chaude, un environnement, heu, voilà, a assez sec donc heu heu, ça a ça a contribué aussi, heu heu, à cette fatigue, heu, davantage, en fait et et puis, heu heu, et puis, voilà, j'ai ressenti, voilà, toute, heu, comme tu l'as dit, toute, heu, mmh, bah, toute cette surcharge que j'ai pu avoir, heu heu, durant mon, bah, mon travail, le reste, heu, le restant de l'année et ça, je l'ai ça s'est ressenti sur, heu, sur, heu, bah, mon début de de de vacances mais je peux dire, c ce c'est quelque chose, oui, que je peux prendre en compte mais je pense que c'est plus aussi lié, heu, bah, au nouvel oren environnement où je suis, heu, le fait aussi de de de d'avoir des repères, en fait, heu, là, où j'ai débarqué, heu heu, voilà, aussi des les activités que j'ai pu, heu, que j'ai pu faire, heu, au tout déput au tout début de mes vacances, bah, c'est en fait, j'é j'étais très, très vite fatigué sur tout ce que je faisais et puis, heu heu, il a fallu que je me repose vraiment beaucoup, heu heu, mais au fur et à mesure, j'ai pris un peu le rythme et j'ai senti quand même une fatigue, heu heu qui était présente, en fait.
Mmh mh. Ouais. Mmh. Bien sûr, ouais. Mmh mh. Oui, bah, je comprends après c'est vrai dans ce que tu soulèves là, il y a il y a plusieurs points qui peuvent vraiment contribuer justement à cette fatigue-là, c'est-à-dire, bah, déjà, heu, le voyage, la charge, heu, mentale que tu as déjà et puis même physique donc la fatigue liée à ton travail et puis bon, bah, c'est vrai que les températures, l'environnement sec auquel on n'est pas adapté et en plus, heu, si j'imagine, c'était peut-être, heu, la 1re fois, tu dis, tu avais pas de repères dans ce lieu?
Heu, en fait, si, j'é j'étais, heu, je partais souvent mais en fait c'était, heu, c'était un endroit, en fait, heu, un peu éloigné de là où, heu, de là où j'étais, en fait donc heu heu, forcément, en fait, c'était un peu plus compliqué. J'avais une idée, en fait, sur, heu, comment, heu, bah comment me m'orienter mais c'était assez compliqué parce qu'il y avait des personnes, heu, que j'avais connues qui étaient sur place et qui n'étaient pas forcément là. Du coup, bah, ça m'a pris un peu plus de temps, heu heu, en fait, c'est pas comme si, heu, j'étais chez moi et puis que et que je partais à un endroit, heu, près de chez moi, heu, voilà, je connais à peu près, heu, bah, tous les recoins ici mais là-bas, ça a été un peu plus compliqué et, heu, et en fait, heu, bah, là, si je peux te donner un un titre d'exemple aussi, bah, tout ce que je faisais, heu heu, en 10 minutes, par exemple ici en France, heu, bah, là-bas, heu, ça pouvait prendre 1 heure. En fait, c'est c'est quelque chose qui, bah, qui s qui rajoute en f en fait, un peu plus de d'influx nerveux et de hem et d'épuisement, en fait, dans dans dans ce processus-là, en fait.
OK. OK, ouais. Mmh mh. Mmh, je comprends. Ouais. Mmh, je comprends, mmh dans ce que tu me dis là, vis-à-vis de ce lieu là bon il y a déjà tout le contexte, heu, on va dire, heu, bah, climatique. Heu, qui c'est sûr enfin les les les fortes chaleurs ont tendance vraiment à fatiguer d'autant plus donc heu, ça je pense c'est pas, heu, c'est pas, heu, de ta responsabilité en soi, même si ça doit être très frustrant, bah, d'en sentir les effets et l'impression d'être plus lent, de pas être trop concentré. Mais dans le planning que tu avais pendant ces vacances là, heu, toi tu t'étais fixé des objectifs un peu tous les jours? Ou tu étais plus, heu, à l'impro et à la en mode détente, même si bon, visiblement ça a été difficile de l'obtenir, mais dans quelle perspective, heu, tu avais envisagé ces vacances, heu, vis-à-vis de ton planning sur place?
Ouais, c'est vrai, que, heu, ben, j'avais, heu, c'est une bonne remarque en fait, bah, parce que j'avais, heu, quand même une idée sur ce que je voulais faire. Heu, pas forcement, heu, le mettre, heu, voilà, heu heu, dire: «Bah c'est tel jour, je vais faire çi, heu, je vais faire ça», c'était plus une idée un peu, heu heu, générale, heu, sur, bah, sur ce que je voulais faire pendant les vacances. Heu, pas forcément tel jour, heu, mais je suis plus, heu, tu as raison, je suis plus parti sur, heu, un mode un peu plus détente, heu, me laisser un peu plus aller par, heu, et et découvrir en fait, heu heu, au jour le jour en fait, heu, ce que finalement, heu, ce sont des choses qu'on qu'on qu'on ne planifie pas, qui qui d derrière ce sont les meilleures en fait, heu, c'est ce que j'ai remarqué, heu, justement aussi avec ces vacances là. Mais oui, oui, justement j'avais vraiment, heu, une idée sur ce que je voulais faire, mais pas forcément voilà, heu heu, un créneau bien précis, une date bien précise. Heu, donc heu, voilà, c'était plus des vacances vraiment pour me ressourcer aussi, heu, justement par ra par rapport au travail, le reste de l'année et puis, heu, et puis ça s'est vu sur mes heures de sommeil, j'avais quand même un, heu, un sommeil, heu, qui était conséquent, heu, justement là bas et et voilà j'en ai profité, heu, même si, voilà, j je suis peut être j'en ai peu être abusé, j'avais quand même un rythme décalé et que je dormais très, très tard et heu, et heu, et que je me réveillais aussi, heu heu, un peu plus tard, heu, ben, que que les les le restant le restant de l'année où là où j'étais obligé de me lever pour aller travailler, hein. C'est c'est c'est c'est logique et là en vacance, bah, j'étais plus, heu, voilà, je me je me je me fixais pas de de limite on va dire. Même si voilà, heu, raisonnablement, heu, j'essayais quand même de, heu, de pas abuser de de cela.
Mmh mh. Mmh. D'accord, oui. D'accord, ouais. Mmh mh. Mmh, bah, après, heu, en même temps, heu heu, je pense que tu as été dans une très bonne optique, le fait de voir un peu comment ça se passait un peu à la détente sans justement, heu, bah, en fait, heu, des fois, on a tendance à projeter même pendant les vacances en fait, le rythme qu'on a, heu, habituellement en se disant: «Bon, bah, tel jour je fais ça, tel jour je fais telle activité tout ça» et ça, ça peut effectivement contribuer à encore plus de de fatigue et de pression qu'on se met soi-même. Donc déjà, je pense que tu as été dans une très bonne démarche justement de d'essayer juste de voir comment les choses allaient se passer puis bah, je c'est ça me fait plaisir d'entendre que, heu, tu as pu quand même un peu profiter, heu heu, de choses, heu, qui, heu, qui étaient un peu improvisées. Heu, mais après, heu, est-ce que, heu, par exemple, heu, pour, heu, les futures, heu, vacances que tu prévoirais, est-ce que tu aurais pas éventuellement un moyen de, mmh, de te planifier, heu, encore 1 fois se sans que ce soit, heu, au sens pression, mais hem, de te planifier éventuellement quelques courtes siestes? Même si on peut avoir l'impression du coup on profite pas, mais on va dire des vraiment 1 jour ou 2 dans dans la semaine, heu, là tu m'as dit que tu étais parti pendant, heu, 4 semaines, c'est ça?
C'est ça, oui.
Voilà, donc en fonction en fait des de de de tes futures vacances ou en tout cas de comment tu tu abordes ça, et c'est vraiment, je trouve, c'est déjà une très bonne, heu, alors c'est pas toujours fa c'est pas toujours, mmh, facile, de mettre ça en place selon l'emploi du temps, mais là en tout cas, ça a pu se faire et heu, j'ai aucun doute que ça puisse se refaire dans l'avenir. Mais voilà de prendre suffisamment de temps sur place, pour ne pas regretter d'être resté trop peu de temps et en même temps, profiter du fait que tu as quand même 4 semaines devant toi pour, heu, te prendre, heu, quelques pauses, quelques siestes. Et surtout bon, la chaleur si tu retournes dans ce genre d'endroit, c'est vrai que ça on se rend pas forcément compte, mais heu, ça se cumule en fait les jours après jours. Et si tu me dis que tu avais tendance à veiller tard, je pense qu'une idée, heu heu, qui pourrait être mett m mettre en place, m mise en place, hem, dans si ce contexte se reproduit, c'est le fait vraiment de t'autoriser en fait, bah, heu, je sais pas où tu dormais ou ou ce que tu fais en général dans tes vacances, heu heu, quel lieu tu fréquentes, mais en tout cas de te planifier, bah, heu, voilà, heu, 1 après-midi à l'hôtel à faire une sieste ou éventuellement, heu, selon les endroits que tu fréquentes, heu, juste, heu, ça peut être une plage tu vois? Juste se détendre sans forcément aller se baigner, mais en fait, des moments où en fait, tu ne fais rien, mais en fait, tu profites quand même purement du lieu où tu es, et heu, ça faciliterait la déconnexion totale avec toute la fatigue de ton travail que tu as cumulé précédemment.
Ouais, c'est vrai que franchement tes conseils, heu, sont très, très pertinents. Franchement je te remercie pour ça. J'avais pas réfléchi, heu, justement à, hem, voilà à cela, à me justement me déconnecter, heu, j'avais déjà essayé en fait une s 1 fois, mais heu, mais vu que justement, i j'a j'a j'avais en fait, heu, un problème de, heu, de m en fait de canalisation. Je voulais vraiment faire, heu heu, faire beaucoup de choses quand j'étais en vacances, que je pouvais pas faire voilà, heu heu, en France et et et le et ce et en fait ça me fatiguait en fait justement, heu, et et tu as raison je pense que ça peut être, heu, ça peut être vraiment une bonne, heu, une bonne solution, justement, de prendre du temps, heu, bah, dans un endroit et et en profiter en fait, heu, d'une autre manière. Pas seulement, heu, le fait que voilà ça soit beau, heu heu, le fait que ça soit peut-être, heu, voilà, au t au au au bord d'une plage, heu, se baigner parce qu'on a forcément ce cette envie là de se baigner. Heu, mais vraiment essayer de, bah, de de le voir autrement, c'est-à-dire, ouais, essayer de, bah, faire une sieste vraiment, heu, au bord de la plage. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ça peut être vraiment une, heu, une bonne solution, et puis oui, heu, hem, c'est vrai qu'essayer d'optimiser aussi son temps de sommeil, heu, le jour et et et et la nuit pour essayer de d'être en forme. Heu, j'avais beaucoup de phases en fait où j'étais vraiment fatigué, heu, heu, hem, par exemple, heu, quand je faisais une activité qui durait plus de 2 heures ou 3 heures, bah là, c'était, heu, et ce je fatiguais très, très vite en fait, très rapidement, heu, heu, et et et et une sieste, ouais, heu, peut être vraiment propice à cela. Et hem, je pense que oui, il f il faudrait mieux, heu, peut-être pour le les prochaines vacances que je planifie un peu plus, j'organise un peu plus, heu, cela, heu, pour justement, heu, voilà, heu, heu, pour des vacances un peu plus longues, heu, essayer vraiment de, heu, de de tout faire, mais dans raisonnablement, on va dire, je pense que oui, heu, heu, je te remercie beaucoup pour ces conseils-là. Franchement, heu heu, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je vais essayer de d'appliquer cela, heu, lors de mes prochaines vacances sans problème, donc heu, je te remercie pour ton écoute, heu, attentive.
Mmh. Ouais, ouais je comprends. Mmh mh. Mmh mh. Bah, il y a pas de souci. Bah, avec plaisir, heu, je te en tout cas je te souhaite que tu puisses trouver, voilà, ces petits temps de recharge pour pouvoir profiter de nouveau pleinement, heu, quand tu te seras bien remis donc heu, bon courage à toi.